Toi aussi. <laughs>
Bah là, tu vois, novembre, décembre, janvier, heu, avec l avec l'espèce de pharyngite, heu, chronique là où chanter, ça faisait un peu l'effet d'une chèvre qu'on est en train de taper dans le ventre. Si tu veux, j'exagère, mais moi c moi à moi-même, tu vois, en sachant comment je chante
Oh là là. <laughs>
et et en en entendant ça, j'étais en mode: «Mon Dieu» et le plus tu forces, le moins ça marche, parce que c'est des muscles et que si c'est bloqué, enfin, c'est bloqué, quoi. Donc là, le plus tu forces, le pire c'est, hein.
Bah, ou Waouh.
Heu et que le seul moyen, c'est de relâcher la pression et de te détendre. <chuckles>
Et quand tu es pas habitué à ça, c'est compliqué, hein, parce que, tu te dis: «Ouais, détente, bah ça va», mais non, en fait. <laughs> Quand tu es tout le temps en train, heu, ouais?
Moi j'ai jamais compris genre depuis gamine les gens qui prennent des substances et tout, heu, pour se détendre.
Ah ouais, non, non. Par contre, heu, je suis jamais allée jusque-là.
Mais, moi, déjà 1 sur moi, ça marche pas. Et puis 2, ça me rend malade, quoi.
Heu, ouais. Ben pareil. Mais en fait, moi, heu, le seul truc de ce genre là que j'avais testé, c'est q que je me souviens quand j'étais à la fac et que j'avais des insomnies, heu, on m'avait conseillé de fumer
Mouais.
heu, des substances. <chuckles>
<chuckles> Oh, bah, attends, tu faisais pas de tu faisais pas danseuse dans l'eau?
<chuckles> Non, à la fac, je le faisais plus. <laughs>
OK ouais, bah, ceux-là, ça pas compatibles, du coup. <chuckles>
Non, non, non, j'avoue non, ça ça aurait pas m marché, mais juste, pour te dire que ça, ça a pas du tout m marché, enfin, ça ça ça j me fatiguait encore plus. Enfin, OK, heu, en fait, ça ralentit. Mais ouais, c'est ça, ça ça <chuckles> ouais, c'est ça, ça te détend pas, ça te ralentit, heu, tu es en <chuckles> tu mets 1 000 ans à faire un truc. Mais je veux dire, heu, c'est pas du tout efficace, du coup, bah, j'ai pas continué. Tant mieux pour ceux que ça aide, mais ça m ça ne marche pas.
Tu as vu! Du coup, tu as après tu as en tu as tu as encore plus le seum, en fait. Exactement. Ça détend pas, juste ça ralentit. <chuckles> Ouais. Mmh. Ouais. Mouais, ouais, j'avoue. Ils sont t c'était ils ont trop de chance, mais moi j'a j'arrive pas à comprendre ce que ça leur fait, quoi. Je suis en mode, heu: «Comment? Tu s te mets là, tu es» mmh.
Ou peut-être c'est un peut-être c'est un en un effet, heu, placebo, hein. Je sais pas.
Non, non, non, je pense qu'il y a tu sais, la la les cerveaux sont tous différents, tu as une chimie particulière, il y a des chimies qui répondent à certains trucs. Je sais que, <coughs> par exemple, moi j'ai une une sensibilité accrue aux opioïdes parce qu'on m'en avait prescrit une fois pour, heu, une vertèbre dans le cou, où là, je crois que le niveau de douleur, genre c c
OK. Non, mais déjà ça, ça a l'air très douloureux. <chuckles> <gasps>
Non, mais vraiment, je croyais, heu, qu'avant, j'étais passée par des trucs et là, quand j'ai et et j'en ai pris qu'1 fois et j'en ai pas repris derrière. M alors là, je peux dire là, par contre, tu es détendu, tu conserves toutes tes capacités, heu, intellectuelles.